สวัสดีค่ะ
โอเคค่ะ สวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะ? ทางนั้น
ค่ะ อา ตอนนี้ลมกระโชกแรงมาก เลยค่ะ เหมือนฝนจะตก ที่นู่นล่ะคะ เป็นยังไงบ้าง สบายดีไหม? ค่ะ
<chuckles> อา ที่นี่ สบายดีค่ะ ขอบคุณค่ะ แล้วก็จะบอกว่าฝนตกมาแบบนิด ๆ หน่อย ๆ ปรอย ๆ แล้วก็หายไปเลย จริง ๆ อะ อาทิตย์ก่อนหน้านั้นน่ะตกทั้ง ทั้งอาทิตย์เลยจนไม่เห็นพระอาทิตย์อะค่ะ เพิ่งมาเห็นพระอาทิตย์ประมาณวัน 2 วันนี้ แล้ววันนี้ ก็ทำท่า ใช่ อากาศดีขึ้นค่ะ แต่แบบพอมีพระอาทิตย์ก็เหมือนจะร้อนขึ้นนิดหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้รุนแรงมาก
ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม อืม อากาศค่อนข้างน่าจะดีนะคะ ค่ะ อืม โอเค เอ่อ
ถือว่า อากาศปลอดโปร่งอยู่ค่ะ
ค่ะ ถ้าอย่างงั้นปกติแล้วแบบเคยอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีไหมคะ ถ้า ถ้าโดย พ อืม แล้วแบบ ค่ะ อา เชิญ ๆ โอเค เออ ปกติแบบมีความ อ่า เขาเรียกว่าอะไรนะ คุณรู้สึกดี ดีขึ้นยังไงคะ เวลาสม สมมุติว่า เรา เราอารมณ์ไม่ดี แล้วแบบมีวิธีจัดการตัวเองให้อารมณ์เย็นลง แล้วแบบดีขึ้นยังไงบ้าง?
เออ เคยค่ะ โดยเฉพาะ ค่ะ ๆ ต่อเลยค่ะ <chuckles> อืม ค่ะ ส ถ้าสมมุติว่าแบบเราเป็นคนอารมณ์เสียแบบถามว่าง่ายไหม ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น แต่มันจะมีกรณีพิเศษ คือเวลาอากาศร้อนน่ะค่ะ มันจะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิด
อืม ค่ะ อืม อา เป็นเหมือนกัน ค่ะ
อา ใช่ ๆ แล้วก็ แต่ปก แต่ปกติเป็นคนที่โกรธอะไรยากมากเลยนะคะ แต่แบบพออากาศร้อนมันจะหงุดหงิดเลย <chuckles> ใช่
อืม น่าจะเป็นที่ฮอร์โมนเราด้วยไหมคะ เพราะบางที บางทีก็เป็นเหมือนกันอากาศร้อนหงุดหงิดแบบ สมมุติว่า ออกไปคาเฟ หรือว่าไปเที่ยวกับเพื่อน จะรู้สึกแบบมัน อยู่ดี ๆ มันก็จะแบบ คืออยากวีน อยากแบบ เหมือน เหมือน ค ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ แต่จริง ๆ แต่จริง ๆ ก็คือควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะคะ แต่เพียงแค่มัน มันจะเป็นแค่บางช่วงเท่านั้นเอง หรือวัยทอง ไม่รู้เหมือนกัน ค่ะ
อืม อืม ๆ <laughs> <giggles> อ เออ ค่ะ <laughs> น่าจะเป็นเพราะอากาศร้อนของเมืองไทยมากกว่า มันร้อนเกินไปอะค่ะ
ค่ะ แล้วมีวิธีจัดการตัวเองยังไงคะ? สมมุติว่า เรา เราเจอแบบนี้ พุ่งปรี๊ดขึ้นมา หงุดหงิดขึ้นมาทันที
ใช่ เอ่อ วิธีง่าย ๆ เลยค่ะ ซื้อของหวานกิน ซื้อชานมไข่มุก หรือไม่ก็กินกาแฟเย็นหอม ๆ หรือว่า ไม่ก็กินขนมหวาน <chuckles> ช่วยได้มากเลย รู้สึกว่าต้องเติมน้ำตาลน่ะค่ะ มัน มันจะช่วยให้อารมณ์เราดีขึ้นแบบ จากหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะค่ะ
ค่ะ อืม อือฮึ ค่ะ อืม จริง ค่ะ จริง คือที่ ที่คุณพูดมาเป็นอาหารที่เรา ชอบมาก แล้วก็เป็นแบบ คือช่วงเขาเรียกว่า มันจะมีช่วงหนึ่งที่ ที่หลังคลอดลูกอะค่ะ มันแบบเราไม่ได้กินของหวานอะ เรารู้สึกแบบตัวเองขาด ขาดน้ำตาลแล้วแบบ ปี๊ดง่ายมาก หรือว่าเป็นฮอร์โมนด้วยก็ไม่รู้ แต่ว่าพอที่กินของหวานปุ๊บ ก็อารมณ์ดี เรารู้สึกแบบ เออ วันนั้นดีทั้งวัน อย่างเงี้ยค่ะ เป็นเหมือนกัน
อืม <chuckles> ค่ะ อา เออ อาจจะใช่ อือฮึ อืม งั้นขอถาม ขอถามหน่อยได้ไหมคะว่า เวลาแบบว่าคลอดลูกแล้วเพิ่งแบบว่าเหมือน เหมือนเลี้ยงเขาใหม่ ๆ อะไรแบบนี้ เราห้ามกินของหวาน หรืออะไรที่หวานเกินไปมีหรือเปล่าคะ? เขา คุณหมอห้ามไหม?
ค่ะ อือ อาจจะใช่ อืม แต่คุณหมอไม่ห้ามนะคะ คุณหมอจะไม่มีข้อห้ามเรื่องการกินเลย ก็คือแบบเขาจะเน้นให้เรากินโปรตีน เพื่อที่จะผลิตน้ำนม คุณแม่ก็กินของอะไรได้ปกติเลย แต่ว่าถ้า ถ้าเป็นบ้านต่างจังหวัด เขาจะแบบไม่ให้กินนู่น ไม่ให้กินนี่ แบบกลัวแสลงนู่นนี่นั่นน่ะค่ะ เขาก็จะมีข้อห้ามของเขา แต่บางทีเราก็อยากกินก็ไปแอบ แอบกินเหมือนกันนะคะ แอบ มีการไปแอบ
อ๋อ อืม อืม ๆ อือฮึ <laughs> ม แอบไปแอบกิน ก็แปลว่าแบบกินไม่เยอะถูกไหมคะ? ถ้าแอบกิน อา
อา กินไม่เยอะ ใช่ กินเหมือนแบบให้ ให้รู้สึก อ่า กระชุ่มกระชวย อย่างเงี้ย ก็มีบ้าง
อา โอเค ก็ถือว่า เป็นตัวเลือกที่ดีค่ะ ไม่งั้นน่ะ เออ ถ้าอารมณ์เราไม่ดี มันก็จะส่งผลต่อคนรอบข้างเยอะเกินไปเนาะ เป็นเอเนอร์จีลบ ๆ อะ อืม ค่ะ แล้วนอกจากเรื่องของกินน่ะค่ะ ทางนั้นมีแบบวิธีอื่นอีกไหมคะ?
จริง ใช่ค่ะ จริง ๆ เออ ถ้าสมมุติว่ามัน เขาเรียกว่า จากหัวร้อนมาจากข้างนอก เข้ามาในบ้าน เราจะเป็นคนที่แบบแก้ไขโดยการใช้แรง ก็จะไปขัดห้องน้ำ หรือไม่ก็จะกวาดบ้าน ถูบ้าน ทำอะไรก็ได้ที่ให้ตัวเองใช้แรงแล้วปลดปล่อยอะ เราเป็นแบบนี้เลย แล้วแบบมันจะรู้สึกดีขึ้นมากเลย อืม ค่ะ
อืม อืม ๆ อา <chuckles> อ๋อ อุ๊ย! ถือ ถือว่าเปลี่ยนพลังลบ เป็นพลังบวกได้ดีมากเลยนะคะ เลือกวิธีได้ดีมากเลยอะ
อา จริง แล้ว แล้วคุณล่ะคะ จัดการยังไง? สมมุติว่าเราแบบ หัวร้อนเข้ามาในบ้านเลย
เออ ก็จะมี เออ คุยให้แฟนฟัง บ่นให้แฟนฟังเลย เพราะแฟนเราเนี่ย เขาจะเป็นคนแบบนักฟังที่ดี แล้วก็ไม่ตัดสิน แล้วอีกอย่าง คือเขาเข้าข้างเราทุกเรื่องเลยค่ะ <chuckles> มันก็เลย รู้สึก ใช่ เหมือน เหมือนเขาอยู่เป็นเนาะ เขาเข้าข้างเราตลอด อะไรแบบเนี้ย เราก็เลยรู้สึกว่า เออ เรากล้าที่จะแบบว่าระบายอารมณ์กับเขา อะไรแบบเนี้ย ใช่ค่ะ แล้วก็ ค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ดีมาก ค่ะ คุยกับ อืม ดีเหมือนกัน จริง ๆ ค่ะ โอเค เชิญ เชิญต่อเลยค่ะ เชิญต่อเลย
ค่ะ จะบอกว่า มีอีกเรื่องหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือเราชอบคุยกับแมวอะค่ะ มันจะแบบไม่ได้มีสัตว์เลี้ยงนะคะ แต่มันจะเป็นน้องแมวจร หรือแมวทั่วไป ที่เขาแบบ ที่ ที่ทำงานเลี้ยงไว้ อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะคุยกับเขาแล้วรู้สึกว่าแบบเหมือนเขาตั้งใจฟังเราดีนะ เขาก็แบบเหมือนฟังเรารู้เรื่องอะค่ะ เขาจะเหมียวตอบทุก ๆ ครั้งที่เราจบประโยคอะ
ค่ะ อ๋อ อืม ค่ะ อืม อืม นึกถึงตัวเอง เลย
มันเหมือน ค่ะ <chuckles> เป็นไหมคะ?
เป็นเหมือนกันค่ะ มันแบบ มันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่ง คือเราจะเป็นคนแบบเคยระบายกับแฟน แล้วแฟนจะแบบมีการโต้ตอบเราอะ แล้วมันทำให้เราหงุดหงิดกว่าเดิม เลยกลายเป็นว่าเรา บางทีเราก็จะเลือกนอกเหนือจาก แบบเลือกทำ เรียกว่าใช้แรง ก็เป็นแบบ มานั่งคุยกับสัตว์ อย่างเงี้ย นั่งคุยกับหมา แล้วก็แบบลูบหัวเขาก็ อืม เขาก็เหมือนเขารับฟังเรานะ แบบมันก็ เออ เราก็เย็นลงมันก็เหมือนแบบทำให้เราคิด คิดย้อนหลัง คิดแบบคิดกลับกันว่า เออ ฉัน ทำไมฉันถึงหัวร้อน ทำไมฉันถึงแบบควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ มันก็เนาะ มันก็จะมีแว็บให้เราคิดถึงได้ อย่างเงี้ยค่ะ
เออ ๆ <chuckles> อืม อืม อะฮะ ค่ะ อืม เวลาคุยกับสัตว์รู้สึกว่า อารมณ์เปลี่ยนไปเหมือนกันค่ะ เพราะว่าเรารู้สึกว่าน้องสัตว์เขาอะ ไม่ได้รู้เรื่องกับสิ่งที่เราแบบอารมณ์เสียมา แต่เขาแบบดูเป็นสิ่งมีชีวิตที่เขา เรียกว่าอะไร ตั้งใจจะฟัง หรือว่าต้องการความสนใจจากเรา อะไรแบบเนี้ย มันก็เลย ใช่ ๆ เขา เขาเหมือนแบบว่า อยากให้เราสนใจเขาก็เลยแบบ เออ คุย-คุยกับเรา อะไรแบบนี้ค่ะ เราก็รู้สึกว่า มันก็ช่วยได้มากเหมือนกันนะ แล้วแบบเราเคยรู้สึกขอบคุณโลกนี้ที่มี- มีน้องหมาน้องแมวเลยอะ รู้สึก ว่า มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารักแล้วก็แบบสวยงามอะค่ะ
จริง จริงค่ะ อืม ค่ะ อืม มันก็คิดได้หลายมุม <chuckles> ใช่ไหมคะ ค่ะ จริง อือฮึ ใช่ ๆ ค่ะ มันเหมือนแบบเป็นสิ่งที่เติมเต็ม แล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งอะค่ะ ในตัวของสัตว์เนาะ
อืม ค่ะ ใช่ ๆ แล้วนอกจากสัตว์แล้วอะค่ะ ทางนั้นแบบเคยมีเพลง หรือว่าหนังอะไรที่ช่วยเปลี่ยนอารมณ์ได้บ้างไหมคะ?
อา ค่ะ เออ ถ้าช่วงนี้ ช่วงนี้จะ จะไม่นะคะ แต่ว่าถ้า ถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะ สมัยที่ยังไม่มีเบบี๋ ก็จะเป็นซีรีส์
อืม จะติด ซีรีส์
หรือไม่ก็จะ ใช่ ติดซีรีส์ แล้วแบบจากอารมณ์หงุดหงิด อา อยาก แล้วแบบมันจะพยายามหา หาวิธีตัวเอง เพื่อที่จะให้ดาวน์ลง ก็จะแบบ ขอโทษค่ะ เพื่อที่จะให้แบบเขาเรียกว่า ผ่อนคลาย ก็จะเป็นแบบดูซีรีส์ หรือไม่ก็จะอ่านนิยาย ก็เหมือนแบบ ก่อนหน้านี้เนาะ แบบเขาเรียกว่าโทรศัพท์ยังไม่มีแอป ที่ ที่แบบ ที่มีหนังสือนิยายในแอปอะค่ะ อา ก็จะเป็นแบบชอบ ชอบไปงานหนังสือ เพื่อไปซื้อหนังสือนิยายมาไว้ มาไว้อ่าน ก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่ง ที่ ที่เราแวบเข้ามาในอารมณ์ส่วน เขาเรียกว่าอารมณ์ส่วนตัวอะค่ะ ที่แบบฉันไม่อยากไปยุ่งกับใคร ฉันอยากแบบ ทำยังไงก็ได้? ให้ฉันแบบเย็นลงเงี้ย
อืม อืม อืม อา ค่ะ ๆ อืม อา ถือว่า ค่ะ เป็นงานอดิเรก ใช่ไหมคะ
อา แต่ก็จะเป็น วิ ค่ะ จริงค่ะ แล้วก็มันเหมือนแบบ อ่า เขาเรียกว่า ปลอบประโลมจิตใจเรา
อืม อืม
มันจะแบบ มัน มันก็เป็นรู้สึกดีอีกแบบหนึ่งอะค่ะ ที่แบบ ที่ ที่เหมือนแบบเราเจอเรื่อง เขาเรียก เรื่อ เรื่องจากข้างนอกมา อย่างเงี้ย ก็จะเห็นภาพเลยว่า พอวันศุกร์ปุ๊บ! เราตัดทุกอย่างออกจากระบบ วงจรมาดูซีรีส์ มาอ่านนิยายอย่างเงี้ย ค่ะ
อืม ๆ อืม ๆ <chuckles> อะฮะ โอเคค่ะ ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะคะ ที่ช่วยเปลี่ยนอารมณ์ มันเหมือนเราเปลี่ยนเรื่องโฟกัสไปเลยเนาะ ค่ะ
แล้ว ใช่แล้ว จริง ใช่ค่ะ มัน มันเปลี่ยน เขาเรียกว่าเปลี่ยน เออ สิ่งที่ ที่เราเจอทั้งวัน เรื่องวุ่นวายทั้งวันก็มาอยู่ในบทของตัวเอง แล้วคุณล่ะคะจัดการยังไง? สมมติว่าเจอด้านไม่ดีข้างนอกมาจากงานอดิเรก ที่สมมุติว่าเรา เรา อา สมมุติว่านอกเหนือจากสัตว์ที่เรารู้สึกว่า เราคุยกับเขา แล้วเราอยากหาวิธีระบายแบบอื่นน่ะค่ะ ที่นอกเหนือจาก จากน้องแมวเงี้ย
อืม อืม อืม ๆ อืม <tsk> เออ เคยดูหนังเรื่องหนึ่งเหมือนกันค่ะ ที่รู้สึกว่า เออ มันทำให้รู้สึกว่า ให้เราขอบคุณชีวิตธรรมดา ๆ ที่มันไม่ต้องหวือหวา อะไรมากอะค่ะ มันจะเป็นซีรีส์เกาหลีเรื่อง Hometown cha cha cha ค่ะ มันเหมือน เอ่อ นางเอกอะค่ะ เขาเป็นหมอฟันในกรุง Seoul แล้วแบบเขาก็แบบรวย ๆ สวย ๆ เลิศ ๆ เชิด ๆ อะไรแบบนี้ค่ะ แล้วพอเหมือนวันหนึ่งอะ เขาน่าจะโดน อะไรสักอย่าง มันทำให้เขาต้องแบบ ระเห็จอยู่ไปแบบ ไปอยู่บ้านนอก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่แล้วเขาก็แบบ เหมือนแบบ อุ๊ย ทุกอย่างไม่สะดวกสบายไม่ตรงใจเลย แบบไม่ถูกใจเขาสักอย่างหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย แต่พอเขาได้ลองใช้ชีวิตไปเรื่อย ๆ อะ เขากลับพบความน่ารักของหมู่บ้านนั้นกับผู้คนที่นั่น มันทำให้เขารู้สึกว่า ชอบชีวิตที่ธรรมดาแบบนั้น มันทำให้เขารู้สึกว่า ม มันเหมือนจากแบบเปลี่ยนอารมณ์ของเขาไปเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยรู้สึกว่า เออ เราเข้าใจเขานะ อะไรแบบนี้ เราก็เลยรู้สึกว่า เออ หนัง หนังเรื่องเนี้ย ก็เปลี่ยนอารมณ์เราได้เหมือนกัน
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อือ ค่ะ อืม ค่ะ อะ ค่ะ จริงค่ะ ตาม ตามที่คุณพูดมาเกี่ยวกับซีรี่ส์มันเหมือนแบบย้อนเห็นตัวเองอะค่ะ อ ขอโทษทีค่ะ คือมันเหมือนแบบย้อนเห็นตัวเองที่แบบ ก่อนหน้าเนี้ย เจอชีวิตที่วุ่นวายในเมืองหลวง แล้วก็ ฟ มูฟตัวเองออกมาอยู่ต่างจังหวัดบ้านนอกอย่างเงี้ยค่ะ อา ต้องเจอเหมือนเขาเรียกว่า เราเคยเจออุปสรรค เหมือนการปรับตัวต่าง ๆ อย่างเงี้ยค่ะ อ่า ก่อนหน้าเนี้ยอาจจะปรับตัวไม่ค่อยได้ แต่อยู่ไปสัก ล พัก สักระยะหนึ่ง เรารู้สึกเหมือนเราชอบธรรมชาติ เราชอบทุ่งนา อย่างเงี้ยค่ะ มันก็ อืม มันก็ได้ฟีลดีนะคะ มัน เขาเรียกว่ามัน มันปรับอารมณ์จากที่เคยแบบปกติเราอยู่บนท้องถนนเนาะ เราหัวร้อน แล้วแบบเหมือนชีวิตเราเปลี่ยนเลยอะค่ะ แบบตอนเนี้ย คือเหมือนแบบ คือสโลว์ไลฟ์อะ มันไม่มีรถติด อา ไม่มีแบบผู้คนแบบยื่นโหวกเหวกโวยวาย รอรถเมล์ ไม่มีแบบ อะไรที่แบบรู้สึกแบบ อ่า เป็น ทำให้ อ อารมณ์เราปี๊ดอะ
อืม อือฮึ ใช่ค่ะ ค่ะ อือ อืม อืม อืม อืม อืม อืม อืม อ อ๋อ อืม อา อือฮึ อืม ๆ เข้าใจค่ะ
อือ มันก็เย็นลงจริง
ใช่ แล้วบางครั้งนอกจากนี้แล้วก็ออกกำลังกายด้วยค่ะ รู้สึกว่าแบบ มันช่วยให้แบบมันหายเครียดอะค่ะ มันรู้สึกว่ามีความสุขขึ้นทันทีหลังจากออกกำลังกาย หลังจากได้ออกแรง น่าจะเหมือนคุณตอนที่แบบอารมณ์เสีย แล้วแบบขัดห้องน้ำ ขัด ฟื้น กวาดบ้าน อะไรแบบเนี้ย เออ
ค่ะ อืม อือฮึ อา ใช่ <laughs> จริงค่ะ ใช่ ๆ จริง ๆ จริง ๆ วิธีของดิฉันเหมือน เหมือนได้ออกกำลังกาย ด้วย เหมือนได้ทำความสะอาดห้องน้ำด้วย
<laughs> ใช่ โอ้โฮ win win มากเลยค่ะ วิธีนั้น
จริง ใช่ค่ะ คือจริง ๆ ณ ตอนเนี้ยก็ยังใช้วิธีนี้อยู่ สมมติว่าเรา เรา อ่า เกิดแรงปะทะจากข้างนอกเข้ามา ก็จะแบบใช้เป็นวิธีการทำความสะอาดบ้านก่อน เพื่อที่จะแบบ เพื่อที่จะแบบให้อารมณ์เราดีขึ้น แล้วถึงจะเข้าไปหาลูก ไปหาครอบครัว อย่างเงี้ยค่ะ ถ้าไม่อย่างงั้นมันจะแบบเห็นอะไรแล้วจะหงุดหงิดไปหมดเลย เคยเจอแล้วค่ะ แบบ คือแม้แต่ลูกเล่น เราก็รู้สึกแบบ "หงุดหงิด อยู่นิ่ง ๆ ได้ไหม?" อะไรอย่างเงี้ย มันก็รู้สึกแบบวีนไปหมดเลย ทั้ง ๆ ที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรกับเรา
อ อืม อือ ๆ โอ้โฮ อืม ค่ะ อ๋อ แล้วงั้นแปลว่าคุณหมอก็บอกว่ามัน มันเป็นผลมาจากฮอร์โมนหรือเปล่าคะ?
จริง ใช่ค่ะ เป็นผล ฮอร์ จากฮอร์โมนของเราด้วย ก็คือมัน มันมีผลกระทบเยอะเนาะ แต่เราก็หาวิธีที่จะจัดการกับตัวเองว่า เออ เราจะทำยังไง เพื่อที่คนรอบข้างจะ จะไม่ได้รับผลกระทบจากตัวเรา
อ๋อ อือ อืม ค่ะ เข้าใจเลย แล้วก็มันจะมี เอ่อ ด เมื่อกี้ถึงพูดว่าแบบคุณพูดว่าเรื่องสโลว์ไลฟ์เนาะ เราก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบแบบชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ค่ะ เราเป็นคนเชียงใหม่ตั้งแต่กำเนิดเลย แล้วแบบตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เมืองเชียงใหม่อยู่ เพราะเรารู้สึกว่าชอบเมืองนี้มาก ๆ เลย ถ ถึงแม้ว่าเราจะเกิดมา เรารู้สึกว่าไม่ ไม่เบื่อเลย เราไม่เบื่อเมืองนี้เลย เราเคยไป ใช่ อ เอ่อ ยกเว้นตอนช่วง PM 2.5 นะคะ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ อ๋อ ค่ะ อืม อืม อากาศดีนะคะ ค่ะ <chuckles> เข้าใจค่ะ
ค่ะ แล้วอันนั้นก็คือ แต่ว่า แต่ว่าปีนี้ไม่ค่อย ไม่ค่อยมีค่ะ เนื่อง เนื่องจากฝนตกบ่อย แล้วมัน มันเหมือนมีลมมันก็พัดไปที่อื่น อย่างเงี้ยค่ะ ปีนี้ก็เลยแบบไม่ ไม่เข้าขีดม่วง ที่เป็นอันตรายที่สุด อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบ อืม ดีขึ้น แล้วก็เรารู้สึกว่าแบบเมืองนี้มันช้าดีอะ <laughs> มันช้า มัน มันเหมาะกับจริตของเราอะค่ะ เพราะเราเป็นคนทำอะไรช้า แล้วก็เราชอบที่จะแบบว่า อย่างเวลาไปทำงาน ก็ปกติเลยค่ะ ก็เป็นชั่วโมงเร่งรีบเนาะ ถ้าวันไหนที่เป็นวันหยุดอะ เราจะเปลี่ยนมูดไปเลย ก็คือเราจะแบบทำอะไรช้า ๆ ให้อารมณ์เราเย็นน่ะค่ะ มันเหมือนแบบ มัน มันทำให้อารมณ์ทั้งวันมันดีขึ้น ถ้าเราได้ลองทำอะไรช้า ๆ
อืม อืม ค่ะ จริงค่ะ จริง ค่ะ อืม ค่ะ อืม ใช่ ๆ คือจริง ๆ ชอบ ชอบเหมือนกัน ชอบแบบ แบบที่คุณพูดเลย คือมันก็จะมี จริง ๆ ในแต่ละอาทิตย์เนาะก็จะมีชั่วโมงเร่งรีบ ชั่วโมงเร่งรีบเราก็ต้องแบบ อ่า เขาเรียกว่า มันก็ต้องเร่ง เร่งรีบตามเวลาของเราเพื่อที่จะแบบจัดสรรให้ได้ แต่ว่า
อืม ค่ะ อืม ถูกต้อง
แต่เรา เราก็ต้องแบบพยายามที่จะปรับตัวเอง ให้มี ชั่วโมงสโลว์ไลฟ์ของแต่ละวันน่ะค่ะ สมมุติว่าเราเจอตอนเช้า เราเจอแบบชั่วโมงที่เร่งรีบมากเลย แล้วก็กลับมาบ้านเราก็ต้องพยายามทำให้แบบให้ช้าลง พยายามแบบปลูกต้นไม้ อย่างเงี้ยค่ะ เหมือนหาอัน งานอดิเรกให้ตนเองทำอะ มันจะรู้สึกแบบ เออ เรา เราก็ เราเหมาะ ช กับชีวิตต่างจังหวัดมากเลย อย่างเงี้ย <chuckles>
อืม ใช่ ๆ อืม ๆ <chuckles> ค่ะ รู้สึกว่าฝั่งนั้นเป็นคนที่มีงานอดิเรกเยอะจังเลยอะ
ค่ะ ใช่ เพราะว่าแบบ เขาเรียกว่า เอ่อ แต่ละวันนะคะ เราพยายามจัดสรรให้มัน ให้มันดีที่สุดอะค่ะ
อือฮึ อืม
ใช่ คือเป็น ก่อนหน้าเนี้ยดิฉันก็จะเป็นคน คนในกรุงเทพเนาะ แบบทำงานในกรุงเทพ คือแบบผันตัวเองมาอยู่ต่างจังหวัดน่าจะได้เข้าปีที่ 4 แล้ว ก็คือแบบเรารู้สึกแบบ "เฮ้ย ฉันเรื่องถูกอะ ฉัน ฉันได้ทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลย" ซึ่งก่อนหน้าเนี้ยกลับมาถึงห้องก็มีแต่นอน นอน ๆ <chuckles> ค่ะ มันก็เลยรู้สึกดีอะ อ แบบเวลาที่เราถ่ายทอดอะไรออกมาที่เรามีความสุขมันก็จะแบบ เออ เรา เรา เราพูดที่เต็มที่อะค่ะ ใช่ไหม
อืม ค่ะ อืม โอ้ <chuckles> เออ จริง ๆ อืม ค่ะ อืม ฟังแล้วรู้สึกว่า ยินดีด้วยนะคะที่ได้เจอแบบว่าเมือง หรือแบบการใช้ชีวิตที่รู้สึกว่าชอบ แล้วก็รู้สึกดีในทุก ๆ วันน่ะ มันดีมากจริง ๆ นะ มันจะรู้สึกว่า "อุ๊ย เราขอบคุณตัวเอง เราขอบคุณสิ่งรอบข้าง" แบบเนี้ยค่ะ เราจะแบบไม่หงุดหงิด หรืออารมณ์เสียใส่สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเราเหมือนเมื่อก่อนอะ
อืม ค่ะ อืม ใช่ จริงค่ะ ใช่ ๆ ใช่ คือยิ่ง ยิ่งเขาเรียกว่า อ่า เราเจอพลังบวกด้วยกันเนาะ คุณก็แบบ คุณ จากที่ฟังคุณคุณก็น่าจะเป็นแบบ เป็นคนที่แบบคิด ด เขาเรียกว่าเป็นพลังบวกอะ คิด คิดสิ่งที่ดี ๆ อะ มันก็เลยรู้สึกแบบเราพูดกัน แล้วเรารู้สึกแบบ เฮ้ย มันมีความสุขที่เราแบบเราได้โต้ตอบกันน่ะ มันแบบ มันไม่ต้องแบบมีแรงปะทะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือ ใช่ คือบางทีที่ ที่เราเจอแบบพลังลบเข้ามาหาเรา เราจะรู้สึกแบบ อา ฉันไม่รู้ มีคำถามอะไรจะพูดจะ จะต่อแล้ว อย่างเงี้ย เคย เคยเป็นไหม?
อืม ค่ะ ค่ะ <chuckles> อ ค่ะ ใช่ ๆ อะฮะ เคยเป็นค่ะ เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่า เออ เขาเหมือน เขาเรียกว่าอะไร เอเนอร์จีของเขามันไม่เข้ากับเราอะ เหมือนคลื่นของเขากับคลื่นของเรามันแบบไม่จูนกัน น่าจะเป็นแบบนั้นน่ะค่ะ อืม
ค่ะ ค่ะ อา ใช่ จริง ใช่ ๆ ค่ะ เราก็ อืม จริง ๆ วันนี้มีความสุข มากเลย กับ กับประสบการณ์ที่ ที่เราได้แชร์กัน ณ ตอนเนี้ยอะค่ะ มันก็แบบ อืม มันก็เลย ค่ะ ต่างคนก็ต่าง ใช่ ต่างคนก็ต่างมีความสุข เวลาเราถ่ายทอดออกมามันก็รู้สึกแบบ เออ มันมีความสุข มัน มันใช่อะ มัน มันเหมาะกับเราอะ ที่แบบเลือกชีวิตแบบที่เราเลือกอะค่ะ
ค่ะ ยินดีเหมือนกันค่ะ รู้สึกว่า อืม รู้สึกดีเนาะ ค่ะ ใช่ เราเหมือน เหมือนเป็นการทบทวนตัวเองด้วยเนาะว่า เราอะแบบ อ อารมณ์ไม่ดีเพราะอะไร แล้วก็เหมือนได้ทบทวนว่าเรา ทุกวันเนี้ยเรามีความสุขกับอะไรบ้าง
จริง อืม จริง ใช่ค่ะ ใช่
อืม วันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ที่ไม่ดี ค่ะ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ สวัสดีค่ะ
ขอบคุณเช่นกันค่ะ ใช่ ค่ะ ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ